Nako, maganda pong tanong yan 'no kasi talaga sa magkakapatid wala naman siguro samin ko nalang din ma-she share na hindi talaga kami pare-pareho ng mga opinyon sa buhay eh, meron talaga na, alam mo yun, yung tinatawag nilang nagka-clash talaga ang inyong mga ano karakter 'di ba? para kayong ano, telenovela sa bahay minsan. Pero yun po sakin siguro 'no mm. <chuckles> Uy, ang gandang example na totoo yun, ganyan ta's sobrang nakaka-relate ako dun tapos yun 'no, ah, napapanatili ko yung respeto siguro ano, ah, ako nilalagay ko lang lagi sa likod ng isip ko na kami magkakapatid may iba naman kaming opinyon 'di ba sa pagkat pagkatapos ng araw, kapamilya ko sila, kapatid ko sila 'di ba kailangan ko silang intindihin dahil mahal sila sa buhay, ganun, sayo po ba?
Oo. Oo. Oo, totoo yan. Oo. Oo. Tama, maiiba ng channel. <chuckles> Oo. <chuckles> Oo. Oo. Oo. Tama. Tama. Oo. Oo, totoo yan. Ako naman, ah, ganun ah, halimbawa iniisip ko na, kami ay magkakapatid wala namang ibang magtutulungan, eh, kahit pa kami minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, pero pagdating sa dulo? Pagka andiyan ang mga pagsubok, mga problema, kayo-kayo rin magkakapatid at magkaka-pamilya ang magkakatulungan, oo ganun kami, dun oo, ganun namin na-aano yung respeto namin sa isa't isa. 'Di ba? Oo.
Ayun. Ayan. 'Yun naman ang maganda. Tama, tama maganda yun 'no pero ang drama man pakinggan pero sa totoong buhay ganun siya talaga eh, ganun siya nangyayari talaga.
Oo. Tama, tama ka diyan. Totoong-totoo yan.
'Tsaka importante nga talaga na alam mo yun? Lalo na talaga sa magkakapatid na 'pag nag-away kayo pilitin niyo talaga na magkabati kayo kasi, paglaki niyo kayo lang din naman yung masasandalan niyo sa isa't isa din.
Oo. Oo. Totoo yan, kayo lang din ang magtutulong-tulungan.
Totoo 'yan. Yan nakakatuwa, naalala ko yung mga ano, alaala ko sa kapatid ko. <chuckles>
Oo, ayan napakaganda ng ating <chuckles> oo. Ako nga rin eh. <laughs> Sana ulit magkausap tayo ha? Salamat sa mga naibahagi mo.
Oo nga po, masarap magbalik ano, anong tawag dun? Magbalik-tanaw sa mga lumang kakulitan 'di ba? <chuckles> Ayan po, thank you, thank you po ah.
Magbalik tanaw oo, tama. <chuckles> O, paano kumain oo kumain ka na ha.
Ay salamat po, mag-tanghalian po tayo, kain-kain. Ba-bye.
Oo. Okey, ingat po.